जी, आपसे जो आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ ये अ, थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन ये मेरे साथ हो रहा है दरअसल। ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता ना जब भी मैं किसी साम समूह समारोह में जाती हूँ पार्टी इत्यादि में ना, फैमिली फंक्शन हो या दोस्त के के गैदरिंग हो तो वहाँ मुझे पहुँचते ही ना मेरी ऊर्जा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। मतलब मैं मन तो बनाती हूँ कि वहाँ जाके मैं अच्छे से सबसे मिलूँगी, बात करूँगी, मन बहलाऊँगी, अच्छा खुश रहूँगी लेकिन, वहाँ जाते ही पता नहीं ऊर्जा सी खत्म होने लगती है, बाहर से उम उम, सब लोग ना हँसते-बोलते दिखते हैं, लेकिन मैं ना अंदर से लगता है, मैं बड़ी अकेली हूँ और लगता है मैं कहीं खोई हुई हूँ, मैं होते हुए भी वहाँ अपने को नहीं पाती हूँ। साथ-साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार मुझे ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है और कई बात जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, समूह में शामिल होके बात करनी पड़ती है मन ही मन, मतलब अजीब लगता है कई बार अपने को ना, मुझे धक्का देना पड़ता है कि नहीं तुम बात करो, तुम लोगों के साथ उठो-बैठो। पता नहीं वहाँ जाते ही मुझे क्या हो जाता है, मन करता है कि ज ज जैसे ही वहाँ आऊँ थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद लगता है कि मैं यहाँ से भाग के कहीं अकेले चले जाऊँ, मुझे पता नहीं समूह में रहते हुए भी काफ़ी घुटन घुटन-सी महसूस होने लगती है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ और मुझे बहुत अरूचि हो जाती है, मतलब फिर पछतावा होता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो ये, मेरे साथ अक्सर होने लगा है, तो इसलिए मैं आपसे ये साझा करना चाह रही थी कि मुझे ये दिक्कत हो रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किसको बताऊँ क्या बोलूँ मैं। तो इसलिए मैं आपसे ये अ, मैंने साझा किया तो मैं इसको क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ? कि जो ये है ना मेरे साथ दिक्कत, ये वापस से नहीं हो और मैं अच्छी तरीके से खुश होके समूह में सबसे मिल-जुल सकूँ। जी।
जी, जी। जी। उम, जी, जी। जी, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल आपकी जो समस्या है, हटके है, बिल्कुल थोड़ी-सी अजीब जैसी है कि देखो, आप समूह में चले जाते हो, लेकिन आपका मन वहाँ पे नहीं लगता है, मन करता है कि वहाँ से निकल जाऊँ। ऐसे में मुझे कुछ-कुछ आपसे पूछना था, जिसका मुझे आप जवाब दे देंगे कि ये कब से होने लगा? मतलब क्या कारण आपने कभी ढूँढ़ने की कोशिश की कि कारण क्या है? ऐसे में कुछ, जो समूह अ, जो जिन समूह में आप जाते हो, वो कौन से ऐसे समूह होते हैं, जहाँ पे आपका ना दिल नहीं लगता है, वहाँ से आप निकलना चाहते हो? या कोई भी ऐसा समूह होता है, जहाँ पे आपका दिल नहीं लगता है? आप मुझे थोड़ी-सी जानकारी और देंगे, तो उस अ, जो है, सहायता करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी।
जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी अ, जहाँ पे ना लोगों का समूह बन जाता है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे दफ्तर का हो, मुझे बड़ी घबराहट होने लगती है, पता नहीं क्यों। और ये अ, कोई भी हो, जैसे मैंने बताया ना, समूह किसी भी तरीके के लोग ज़्यादा हों अ, दस बारह पंद्रह लोग एक साथ इकट्ठे होके एक हँसी-खुशी करते हैं, तो वहाँ मुझे बहुत, पता नहीं अंदर से ऊर्जा-सी खत्म होने लगती है और ये करीबन हो रहा मुझे अ, मान लीजिए 2-3 साल से ज़्यादा लग रहा, और इसका कारण पता नहीं क्या है। एक बार मैं एक समूह में गई थी, तो मतलब मैं एक अपने दोस्त के साथ समूह में जाती थी, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे और उसके बाद से मन नहीं लगता है कहीं जाने का। जब भी किसी समूह में जाती हूँ, तो मुझे उनकी याद आने लगती है और लगता है कि हम हर अ, समूह में पारिवारिक हो, चाहे किसी भी तरीके की पार्टी हो, हम एक साथ जाया करते थे। और पता नहीं, वहाँ जाके एक अकेलापन एक अ, अंधेरा-सा लगने लगता है 15-20 मिनट होते ही, ये मेरे साथ अक्सर होने लग रहा है 2-3 साल से।
जी, जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि देखो, एक तो साथी होता है, कोई दोस्त होता है आपका, जो कोई आपका मित्र होता है। ऐसे में वो अगर निकल जाते हैं, तो फिर ऐसा कुछ होना तो, वो कहते हैं ना, वो लाज़मी हो जाता है कि आपका जो है, समूह में बैठना-उठना बिल्कुल गलत लगता है, जहाँ आप बिल्कुल इकट्ठे चले जाते थे। मगर मुझे ये चीज़ और भी जानना है कि देखो, एक तो ये कारण मैं समझ गया कि ये एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो घबराहट होती है, ऐसे समूह में जाना, बिल्कुल दिल नहीं लगता है वहाँ पे। ऐसे में जो है कि मतलब अ, कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि जो समूह में आप जाते हो, कोई ऐसा तो नहीं हो गाया कि बिल्कुल आपको, जो है, किसी ने बिल्कुल ना अ, कुछ ऐसी अ, बात कह दी हो, जिसकी वजह से अब आपका दिल नहीं लगता है कि ऐसी अ, जैसे आपने बोला प पारिवारिक जो स अस जो समूह है, वहाँ पे जाके या जो कोई ऐसी भी समूह है, वहाँ पे किसी ने कुछ ऐसा कुछ बोला, जिसका कारण मुझे जानना था कि कारण क्या है? जी।
जी। जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। दरअसल, क्या है कि जब मैं पारिवारिक समूह में गई थी, जब मेरे अ, ए देखिए, मित्र से अधिक थे अब मैं आपको खुल के बता दूँ तो। कहीं न कहीं एक प्रेम संबंधित किस्म का था, तो अ, वो मेरी ज़िंदगी से अलग चले गए। तो एक बार मैं एक पारिवारिक समूह अम, ब सामूहिक पार्टी में गई थी, तो वहाँ पर मैंने मैं थी अ, दुःख में तो थी उन दिनों, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से चले गए थे। लेकिन फिर मेरे रिश्तेदारों ने अ, मतलब बातें करी कि, "क्या हो गया? तुम्हारी ही गलती होगी। इतना अच्छा था वो, क्यों चला गया? तुम तो अच्छे थे। क्या हो गया? तुमने कुछ गड़बड़ कर दी या उसको नाराज़ कर दिया?" इस किस्म की बातें करी और फिर जब अ अ, दोस्तों की पार्टी में जाती थी, वो भी सेम सवाल अलग किस्म से पूछते थे कि, "क्या हो गया? तुम अकेले क्यों हो? क्या हो गया तुम दोनों के बीच?" तो मेरे पास किसी की चीज़ के जवाब नहीं होते थे और मुझे धीरे-धीरे करके ना, वो अं अंदर से चीज़ खोखली करने लगी, और फिर मुझे भी लगने लगा, "नहीं, मैं तो अकेले अधूरी हूँ। सब लोग सही तो बोल रहे हैं, कहीं मेरी ही तो गलती नहीं है?" और मुझे ना, जवाब देना अच्छा नहीं लगा था। अब क्या होता है, मैं किसी भी तरीके की पार्टी में शामिल होती हूँ, मुझे फिर वही अपना अ, भूतकाल याद आ जाता है कि पहले मैं जाती थी, उनके साथ। यही सब चीज़ें हो रही हैं कुल मिला के। जी।
जी, जी। जी। अच्छा, जो आपका पुरुष मित्र था, अभी उनका किसी और के साथ जो है बिल्कुल संबंध है या बिल्कुल अभी वो वो भी जिस तरह जिस अ, दुविधा में अभी आप हो, वो भी है या बिल्कुल उनका किसी और के साथ जो है रिश्ता बन गया है? आपको इसकी जानकारी है कुछ?
जी। वो हाँ। जी, उनका मैंने सुना रिश्ता बन रहा है, उनकी शादी तय हो हो चुकी है, सगाई शायद होने वाली है या हो चुकी है मुझे इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, कहीं उनका रिश्ता दूसरी जगह ठहर तो रहा है, इतना मुझे सुनने में आया है। जी।
जी, बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखो, ऐसे में जो है मुझे मतलब मैं आपको जो उपाय देने जा रहा हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा-सा हटके होगा, कि देखो अ, आपका जो समूह में जाना, या कोई लड़का, कोई ऐसा पुरुष मित्र जो है या कोई जो सी अ, मित्र होता है, अगर आपके जीवन से चला जाता है तो ये तो संभव है कि बिल्कुल आपका कहीं दिल नहीं लगता, आपका तो जी घर में भी नहीं लगता होगा, आपका जो कार्य होगा, उसमें भी जी नहीं लगता है। तो ऐसे में समूह जो होता है बिल्कुल ही वहाँ आपका जो है शोर-शराबा होता है वहाँ पे वहाँ बिल्कुल आपका घबराता होगा। मगर ऐसे में देखो ज़िंदगी का नाम है चलना, तो अगर हम बिल्कुल ही देखो रुके रहेंगे ऐसे में चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जब तक आप लोगों के साथ बिल्कुल आप जो संबर्ग संपर्क नहीं बनाए रखोगे, कहीं न कहीं ये घबराहट आपको कभी निकलेगी नहीं। ऐसे में कोशिश करनी है जैसे आप परिवार में बैठते हो, नहीं बैठते हो, तो अगर आप बैठते भी नहीं हो और परिवार में बैठने की कोशिश करो वहाँ से जो है देखो परिवार में भी शोर-शराबा होता है, आधे फ़ोन चलाते हैं, आधे कुछ और भी कोई चीज़ें करते रहते हैं। तो ऐसे में देखो ऐसे में देखो आपका जो है अगर वहाँ पे मन नहीं लगता है अ, आप बिल्कुल छोटे-छोटे कदम उठाना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपने पहला कदम ये उठाया कि आपने जो है अपने परिवार के अंदर बैठने की कोशिश करो। वो चीज़ क्या करेगा कि वो चीज़ आपके अंदर से जो है बिल्कुल वो जो आपके अंदर जो अभी डर है या बिल्कुल जो अभी अ, बिल्कुल घबराहट है वो निकल जाएगी। और जो समूह में चले जाओगे आप फ़िर आहिस्ता-आहिस्ता करके एक मित्र के साथ चले जाना या कोई आपकी जो महिला मित्र होगी, उनके साथ कहीं-कहीं जाने की कोशिश करें कि लोगों में उठना-बैठना। जैसे आपने मुझे लगता है जैसे आपकी बातों से मुझे समझ आया कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ त्याग करना शुरू कर दिया, आपने तो दुनिया से ही उ मतलब बात करना छोड़ दिया, आपको भी दुनिया अच्छी नहीं लगती है। ऐसे जी, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे में देखो क्या करना है? आपका जो कोई उम, जो महिला मित्र है तो ह होगी तो आपकी, जिनके साथ आप ये साझा कर सकते हो, मेरे साथ ये दुर्घटना घट रही है, अभी मैं ये कर रही हूँ, तो मुझे किसी ऐसे समूह में ले जाओ या बिल्कुल देखो लोगों के बीच में उठना जैसे आपके कार्यालय में है, लोगों के साथ बात करना या बातचीत करना सीख लो। देखो, वो जो आपका जो पुरुष मित्र था, कहीं न कहीं उनका तो रिश्ता बन रहा है, ऐसे में आप अपनी जो ज़िंदगी है, आप जो है अपनी अ, पूरी जो आने वाली ज़िंदगी है, वो थोड़ी ना ख़राब करोगे, जो गलती हो गई, वो हो गई। अगर वो बिल्कुल समझदार होते, तो शायद वो समझ जाते कि नहीं ये इनसे गलती हो गई, अगर आपको वो बोलते कि आपसे वो माफ़ी मँगवाए, तो चलो ठीक है वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन अगर वो चले गए, तो उन्होंने अपना रिश्ता बनाया, ऐसे में आप अपनी ज़िंदगी खराब क्यों करोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बोलूँगा कि आपकी जो महिला मित्र है, उसके साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जो बिल्कुल आपके खास जो मित्र है, दोस्त है, उनके साथ बात करना, उनसे उससे क्या हो जाएगा? आपका जो जी है बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपकी जो जी में बिल्कुल जो बिल्कुल अंदर कुछ ऐसा कुछ दबाव महसूस कर रहे हो, वो निकल जाएगा, उस आपके अंदर जो बिल्कुल रंज़िश है अंदर से वो निकल जाएगी। तो ऐसे में जो है समूह में जाना बिल्कुल आपके लिए आसान होगा और आप जो है आराम से फ़िर कुछ समय तो लग जाएगा, देखो हर एक चीज़ के लिए समय होता है। ये नहीं है कि मैं आपको कल बोलूँगा ये चीज़ कल करो, तो वो कल हो जाएगा, अगर छोटे-छोटे ब एक बारी से आपने कदम उठाना है, तब जाके ये सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। पहले मैं पहले आपको बोल रहा हूँ पहला कदम ये उठाओ, अपने परिवार में बैठने की कोशिश करो, बिल्कुल अलग-अलग बैठने की कोशिश ना करें। उससे क्या हो जाता है बिल्कुल जो मानसिक दबाव आ जाता है आपके ऊपर और बहुत कुछ सोचने लगते हो उसके बारे में, कैसे हो गया? क्यों हो गया? ये चीज़ जो है बिल्कुल मन ही मन में आपको परेशान कर देगा और आपको कभी जी नहीं लग जाएगा किसी चीज़ के लिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप शुरुआत करें, अपने परिवार में बैठने की कोशिश करें। जितना आप लोगों में बैठोगे, उतना जो है अंदर से जो है बिल्कुल जो अ, समूह में जाने की जो आपकी इच्छा नहीं होती है, वो आपको निकल जाएगी। तो एक बारी अगर आप मेरी जो सुझाव पे अ, काम करना शुरू करोगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बिल्कुल आप जो है वापस जो है अपनी जो अ, जो अ, नॉर्मल ज़िंदगी है, उसमें वापस अ, आना शुरू करोगे और वहाँ से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, यही है। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। जी। जी, जी। हुँ। हाँ। जी। जी, जी, जी, वही है। मतलब वही है ना ऐसा भी लगता है कई बार मन टूट जाता है कि लगता है, आगे कैसे होगा अकेले सब कुछ? ये भी लगता है कि अब वो छोड़ के चला गया, कल कोई आए और आएगा वो भी चले जाएगा, और समूह में ऐसे घुटन-घुटन जैसी होती है। तो, मतलब आप बोल रहे हो थोड़ा समय तो लगेगा ही चीज़ को अगर मैं ज़ोर दूँ उसपे तो।
जी। बिल्कुल, हर एक चीज़ के लिए समय होता है। देखो, वक़्त हर एक मरहम मरहम होता है, हर एक जो घटना का या बिल्कुल जो भी कोई ज़ख्म होता है, उसका मरहम होता है वक़्त। वक़्त थोड़ा-सा लगेगा मगर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जैसे मैंने आपको सुझाव दिया, अगर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे और जल्द ही आप देखोगे कि आप ठीक हो जाओगे। जी।
हाँ। जी। जी। हुँ, हुँ। ज जी, जी, जी सच में आपसे बात करके ना मन बहुत हल्का लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से ये बात मन में दबी हुई थी। लेकिन जो आपने अ, मुझे बातें बताई है ना उसको मैं ज़रूर गौर करुँगी और उसको अपनी ज़िंदगी में आज़माऊँगी और एक बेहतर ज़िंदगी की ओर अ, मैं आगाज़ करुँगी। आपसे बात करके बहुत-बहुत अच्छा लगा, बहुत आपका धन्यवाद।
हुँ, जी। धन्यवाद।